อืม ดังนั้นเนี่ย อะไรนะคะ?
อย่าง ครับ อย่างวันนี้ผม ผมเพิ่งจะดูข่าว เอ่อ เอ่อ รายการ รายการที่พิธีกรชายดัง ๆ อะนะฮะ อา ครับ วันนี้มีผู้หญิงเขามาออกรายการที่เขาโดนผู้ชาย เอ่อ ทำร้ายอะครับ ในคลิปที่แบบในคอนโด คือตาปูดบวมเลย คือแบบ เออ น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ หมายถึงว่าคนเราเนี่ยมันไม่รักกันแล้ว มัน โอ้โฮ มันถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือ ผมเห็นแล้วแบบน่ากลัวมาก
อะฮะ อ อ๋อ ๆ ๆ เออ ดูแวบ ๆ อยู่ อืม อืม เราเป็นคน อันหนึ่ง กฎกติกาของการอยู่ร่วม กัน ของคนรัก อันหนึ่งคือ ตีเราแม้แต่แปะเดียวไม่ได้ ต่อให้รัก ต่อให้ฉันท้องโย้แค่ไหน อิฉันจบค่ะ เพราะครั้งหนึ่งถ้าเคยทำร้ายได้ครั้งที่ สองสามสี่ มันจะมาเองค่ะ
ครับ ครับ ผม ใช่ มัน มันทำไป คนเรามันใจกล้าจะทำไปแล้วครั้งหนึ่ง เดี๋ยวมันมาเรื่อย ๆ อย่างในข่าววันนี้ก็เห็นว่าโดนทำมาตั้งหลายครั้งแล้ว
อืม ค่ะ อืม
แต่ก็ไม่รู้ว่าแบบ ไม่รู้ว่าแบบ จะบอกว่าเพราะรัก อา อ อ เราอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในมุมของเขาแล้วกัน หมายถึงว่าเขาอาจจะรักของเขามาก เออ <chuckles>
เออ ถูก ตรรกะแต่ละคนไม่เหมือนกัน เออ บางคนเขายึดติดไงคะ เขาคิดว่าเนี่ยมันคือความรัก คือสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้นะ มัน ฉันขาดคนนี้ไม่ได้นะ แต่จริง ๆ แล้วอะ ตัวเองอาจจะฝืนอยู่ก็ได้ แต่หลอกตัวเอง
ครับ ใช่ ครับ อืม
อืม
จริง ๆ เดี๋ยวนี้มันก็มี เอ่อ รายการใน ใน social อ่า รายการหนึ่งแล้วกันที่ผมชอบฟังบ่อย ๆ เป็นรายการแบบผู้หญิง 2 คน หรือว่าจะมี บางครั้งก็จะแบบ อ อ อ อ อาจจะเป็นรายการพอดแคสต์ยอดฮิต อ่า ใช่ไหม ผมก็ชอบ
อ๋อ โอเค เออ ๆ ๆ โอเค ๆ ๆ ชอบ อา ช ชอบ จริง ๆ แล้วถามว่ายุคสมัยเนี้ย การสื่อสารหรือ social มีผลต่อความไว้ จ ไว้วางใจของความรักไหม มี เช่น วันนี้เราอาจจะไปโพสต์กินข้าวกับใครสักคนหนึ่ง แต่บังเอิญเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน นึกภาพออกใช่ไหม?
ครับ อืม ครับ ใช่ครับ อืม อา ครับผม